Đúng rồi đó, ừm, chỉ cần mình thấy là có một cái, ờ, là những cái người thân xung quanh mình á, thì nó cũng tạo cho mình cái cảm giác ấm cúng rồi. Hông có cần phải, gọi là, làm một cái điều gì đó, <laughs> gọi là, nó, ờ, khó khăn, nó xa vời vậy đâu, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi là đã ấm rồi, ừm.
<laughs> Ừm, à, dạng nên ha, ô kê, nhưng mà, ừm, cho mình hỏi thêm nha, không biết cái, kiểu như mà, với bạn nè, cái sự, ờ, ấm cúng này nè, nó nó nó luôn đến từ sự gọn gàng, hay là tự sự sống động hơn hả bạn? Nghĩa là có người đi ra đi vô, kiểu như là, quăng đồ như con nít chẳng hạn đi, ờ, chơi này chơi kia nó chạy tới chơi đô trong nhà thì ấm cúng, hay là sự gọn gàng ngăn nắp, thì bạn thích cái nào hơn?
Ừm. Ừm. <laughs> Cũng Ừm. <laughs> Thật ra thì mình thích cả hai, mình thích cả hai, cái nào nó cũng có cái ờ, đúng, đúng, đúng. Khi, ờ, khi mà căn nhà mà, gọi là, ờ, có tiếng, ừm, của trẻ nhỏ á, thì đương nhiên nó sẽ rất là ấm cúng, à, mọi cái mọi cái sự, gọi là, mọi cái mối quan hệ trong gia đình á cũng được cái cái đứa bé đó đó, gọi là, kéo xích lại gần nhau hơn, đó. Đúng, đúng, đúng, đúng. Ờ, rồi với trường hợp như là, ờ, cái gia căn phòng mà nó gọn gàng, nhà cửa mà nó gọn gàng, đồ đạc nó đâu ra đó đi thì đương nhiên nó sẽ mang đến cho mình cái cảm giác rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Cái cái gian nhà đó là của mình, mình sẽ, gọi là, tùy chỉnh để mà, ừm, nh set up, để mà bố trí th đúng rồi, cho nó phù hợp, ừm.
Ồ! Cũng hay nè, nó vui khui ha. <laughs> À, nó là cách xây kết nối, đứa bé là sợi dây kết nối, ô kê. Nó phù hợp, đúng hông? Nó phù hợp, đúng hông? Hay quá, mình hiểu cái vấn đề nha. Nhưng mà không biết á, cho mình hỏi thêm là trong nhà của bạn á, thì ai? Ai là cái người nào mà bạn cảm thấy á, chính cái người này là tạo ra cái năng lượng tích cực nè, mà khiến cả nhà ấm cúng hơn?
Ừm.